Ach was, das klingt ja nach 'nem richtig interessanten Mix. Und, ähm, wenn du da jetzt zum Beispiel Szenarien oder so was si suchst du dir dann was aus, was irgendwie ja, wie gehst du da vor, dass du dir da die Stücke aussu
Mhm. Also, da suche ich mir natürlich Repertoire aus, die zu meiner Stimmlage passen. Ich bin ja nicht so die ganz hohe Trällerdame, also, kein Sopran, sondern das geht bei mir eher in Richtung Mezzosopran und Alt, also, mittlere Stimmlage ist für mich perfekt und dann suche ich natürlich nur Opernarien aus diesem Bereich raus, denn die anderen, die würden ja nicht zu mir passen.
<chuckles> Mhm. Ja. Ja. Oh. Ja, das macht natürlich absolut auch Sinn, aber das klingt super interessant. Hast du da vielleicht auch 'n Beispiel von 'ner Opernarie, die du jetzt so aktuell singst?
Mhm. Ja, also, die Carmen geht bei mir als Mezzosopran immer, die hat auch ziemlich viel Feuer, französische Oper und, äh, dann gibt es auch zum Beispiel die Dalila aus der französischen Oper und aktuell will ich für TikTok mal die Euridice von Gluck wieder aufnehmen. Also, alles so schöne mittlere Stimmlage, was bequem zu singen ist.
Ah. Ja. Oh. Da sind ja 'n paar Mhm. Da sind ja auch 'n paar Klassiker dabei, ne? Von Carmen äh, das kennen ja wahrscheinlich auch viele. Wie geht denn da noch mal der der Hauptsong? Welcher ist das noch mal gewesen?
Mhm. Die Habanera, L'a l'amour est un oiseau rebelle.
Ja, ja, genau. Ach, ja, Habanera, stimmt, das kennt man ja. Oh, wie cool.
Genau, das ist so der Schlager aus der Carmen-Oper, mhm.
Wie cool einfach nur. Und, ähm, warst du da immer schon so so stimmlich unterwegs oder wie bist du da so hin hinzuko äh, hingekommen, diese, äh, kreative Arbeit sozusagen auch zu machen?
Na ja, als Kind habe ich natürlich noch keine Oper gesungen, da ging's dann los mit Kinderliedern und Volksliedern und meine kreative Stimme damals gefunden habe ich durch meine Oma, weil die ganz viel mit mir gesungen hat.
Ne. Mhm. Ach, wa Ach was, und, äh, das ist ja auch cool. Und, äh, die waren dann ja anscheinend auch so ja, also, es klingt irgendwie nach so 'ner schönen Stimmung und welche Lieder hat Oma so gesungen?
Mhm. Ja, die hat so deutsche Volkslieder gesungen wie „Grün ist die Heide“ oder „Am Brunnen vor dem Tore“, „Horch, was kommt von draußen rein“, „Wandern ist Des wandern ist des Müller Lus Lust“, „Lustig ist das Zigeunerleben“. Das sind so Songs, die ich von ihr gelernt habe oder auch mal was Plattdeutsches, weil meine Großeltern, die haben sich ja untereinander viel auf Plattdeutsch unterhalten.
Mhm. Oh ja. Mhm. Mhm. Ach was.